Ja, okay. Und was ist mit so Onlinevarianten? Hast du da auch schon mal geguckt, also, dass du vielleicht zumindest mal rausfindest: „Das ist jetzt 'n Supermarkt.“ Also, es gibt ja zum Beispiel diesen Whole Foods, ne? Ich weiß nicht, ob's den bei euch auch gibt? Das wäre jetzt zum Beispiel wirklich schon mal was, wo du jetzt sagen könntest, mit dem Müsli, weil da gibt es mit Sicherheit, äh, einfach so 'n Hafermüsli ohne groß Zusatzstoffe oder so, dass du zumindest dich mal festlegst auf einen Supermarkt oder bestimmte Läden, wo du bestimmte Sachen bekommst, damit du dann eben schon mal weißt: „Da fange ich jetzt mal an, mich zu orientieren“, und dann sozusagen nicht immer noch bei allen möglichen anderen Geschäften noch weiter mit guckst so, ne?
Ja ...genau. Ja. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man muss das irgendwie so fokussiert angehen. Also, das ist schon wirklich 'n guter Punkt. W also, wo kriegt man was? Und dann einfach so 'ne Regularität entstehen lassen, wo du sagst: „Okay, da stelle ich mir mein Müsli zusammen. Hier hole ich irgendwie, äh, ne, meine meine Hygieneartikel et cetera.“ Also, das das hört sich schon, äh, ziemlich fruchtbar an, was du da sagst. Ähm, es gibt einen Laden, aber der ist 'n bisschen der ist so wahrscheinlich so 30, 40 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmittel von mir entfernt. Aber d der ist eigentlich ganz cool, weil da ist auch da kann man sich 'n Müsli oder Sachen oder Getreide zusammenstellen, äh, und seine eigenen Ver Verpackungsmethoden auch mitbringen, ja? Ähm, ja, und ich glaube, sowas wäre ganz gut, wenn ich mir auch so 'n bisschen die Zusammenstellung so da könnte ich mir wahrscheinlich 'n gutes Müsli irgendwie zusammenstellen, ähm, und die sind auch sehr ökoorientiert, aber man es ist halt wirklich so, ich muss da ich muss es einplanen in meinen Tagesablauf.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber das hört sich so 'n bisschen an, als hast du im Prinzip erst mal gar keine andere Alternative, ne? Weil die Alternative wäre ja wirklich so, weiter suchen und gucken und trotzdem dann so viel Zeit investieren. Von an daher würde ich dir wirklich empfehlen, das erst mal so zu machen, da 'n bisschen mit Plan und Struktur ranzugehen, 'ne Routine zu etablieren und dann wirst du mit Sicherheit auch nach und nach noch mehr Geschäfte kennenlernen, wissen da, gibt's dies und so weiter, aber dass du zumindest schon mal weißt, wo du ansetzen kannst.
Ja. Ja, das hört sich nach 'ner super Idee an. Also, vielen Dank für die ganze Hilfe. Ähm, ich glaube, ich werde mir wirklich mal 'n kreativen Plan erstellen und den dann, ähm, Schritt für Schritt angehen.

Ne, hier speziell nicht. Also, in Deutschland bin ich sehr, äh, präzise, welches Müsli ich will. Keine Schokolade, nix drum dran. Ich will einfach nur mein normales Müsli. Hier hast du einfach alles. Du hast halt Cornflakes, du hast Schokopuffs, aber du hast nicht so wirklich das biologische Müsli, was ich will. Also, im Grunde genommen das, was ich möchte, müsste ich mir selbst irgendwie zusammen ähm, basteln, ja. Ähm, ja, aber ich sag mal so, die haben ganz gute Alternativen für Müsli, ähm, aber auch das da hast du auf einmal 300 verschiedene Optionen. Ich bin jetzt grad wieder, ähm, hier zurück. Also es hat sich auch 'n bisschen was verändert, ähm, aber es ist einfach überlastend und dann finde ich auch so die grellen Kauflichter also, so die ganze Atmosphäre stresst mich irgendwie, da dann irgendwas auszusuchen. Ähm, es ist einfach du stehst vor 'ner Wand von Wahl und kannst dich einfach nicht entscheiden.
Mhm. Hm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn, das klingt wirklich sehr amerikanisch. Ähm, also, du könntest natürlich wirklich dir 'ne Liste vorher machen, ne, dass du jetzt sagst: „Okay, ich brauche Haferflocken, ich brauche irgendwie Nüsse“ oder so. und, dass du dann sozusagen wirklich da zielstrebig diese Liste abarbeitest und vielleicht dir auch Hilfe suchst von von jemandem, der dort arbeitet, dass du das nicht alles so alleine suchen musst. Das wär jetzt die eine Variante. Äh, die andere Frage wäre: Gibt's denn da sonst so 'ne Sektion, dass man sagt: „Okay, hier sind jetzt die Bioprodukte. <clears throat> Das ist jetzt so 'n bisschen sortiert.“, dass du einfach nur zielgerichtet dort schaust?
Ja. Hm. Ja, das ist 'ne das ist 'n guter Punkt. Ähm, <exhales> in manchen Läden ja, in vielen Läden aber auch nicht. Ähm, also, man muss sich da wirklich man muss da schon Zeit investieren. Von Laden zu Laden sind die irgendwie anders aufgestellt, ähm, und dann müsste man sich auf jeden Fall neu orientieren, wo man was genau findet, was man genau möchte.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, das hört sich wirklich so an, dass du einfach noch, ne, wie du sagst, in dieser neuen Orientierungsphase jetzt grade bist. Und da ist es dann halt immer so überfordernd. Also, ich bin mir sicher, du wirst da auch deine Routine finden und, äh, wenn du einmal weißt, wo's das gibt, was du gerne möchtest, wird das auch leichter. Aber jetzt am Anfang musst du das natürlich erst mal rausfinden, ne? Ähm, ansonsten, wie ist das denn bei euch? Also, g es gibt ja auch, äh, so einen großen Biosupermarkt in den USA. Gibt's den sonst auch alternativ bei euch in der Nähe? Weil da könnte man ja vielleicht auch wirklich, ähm, ne, mit sich was nachfüllen, selber auffüllen et cetera. Da wär das vielleicht auch leichter mit diesem sich das Müsli selber zusammenzustellen eventuell?